Olha.
Falei: "Uai, mãe como assim, não tem dinheiro pra comprar calça jeans? Oxe, como assim?" Aí ela pegou e falou bem assim: "Ah, não, é que ela tá apertada e ela não tá conseguindo ir trabalhar, porque ela não tem calça jeans", aí eu fiquei assim, "Não, mãe", pra você ver o nível de desorganização financeira da minha irmã que não que não não tem tipo uma calça jeans, não cuida do dinheiro dela, aí eu aqui do outro lado do mundo. Realmente, é barato, se eu for manda, tipo, sei lá, R$60 pra ela comprar uma calça jeans, 50, não sei. Mas o fato não é o dinheiro, o fato é o quão confortável a outra pessoa tá, entende? E eu não sei meio que dizer para ela.
Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. Sim. Entendi.